Ủa, ê, vậy chắc cái đó bên nước bạn á, chứ giờ bên Việt Nam đâu có phát triển dữ vậy <laughs> Ừ.
Đó. <laughs> Đúng rồi, thì bên đây nó mới ra nhưng mà mình hy vọng rằng là sắp thời gian sắp tới là họ sẽ global hết cho toàn cầu họ xài. Ừm, nhưng mà tính AI này khá là xịn xò cho nên là nghĩ sẽ sẽ thì sẽ phải trả phí đó. Ừ.
Ừ. À, hay bạn! Ờ, mình nghĩ lâu lắm nó mới về đây á trời, bạn kể mình hông biết con nào luôn á. <laughs> Ờ, bên bên đó
Ờ. AI bây giờ nó nó là nó một, à, một dạng app, được tải trên nền tảng của thí dụ như là IOS hoặc là Android, ờ, rồi bạn, ờ, tải về rồi bạn, ờ, sử dụng những đăng ký như bằng cái email đó, rồi bạn vô bạn quét những cái tính năng hàng giả hàng nhái thì nó sẽ biết được như thế nào. Ừ. <laughs> Ừm.
Ờ, b Ừ, ừ. Ừ. Ừ, ừ. Ừ, ừ. Ừ, ô kê. À, ê, bên đã quá ha, bên đó phát triển quá! <laughs>
<laughs> Hông có gì bạn, nhưng mà ra đời nhiều công nghệ thì đồng ý với vấn đề là mình cũng phải nhìn nhận là đầu óc con người càng ngày càng đi xuống chứ hông phải là, ờ, đi lên đâu, vì mình nói thật với bạn là cái não bộ, khi mà những người mà lạm dụng AI đó, ừm, thì nó sẽ nói như hoạt động là hoạt động não bộ nó sẽ teo dần. <laughs> Ừm, đúng rồi.
Ồ! Vậy á hả? Ừm, ừ. Ờ, đúng rồi, càng ngày càng lười suy nghĩ, đúng hông? Ừ. Đúng rồi, tại vì quá lười suy nghĩ đi, hồi đ ừ, hồi đó nha, hồi đó là, kiểu như, là người ta sẽ chịu khó, người ta suy nghĩ cái câu này làm sao, làm sao, rồi nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ á, người ta chỉ, kiểu như là, phụ thuộc vô con AI thôi, người ta hông có suy nghĩ, nên là á ừ, ừ.
Ừm, đúng rồi. Ừm hứm, đúng rồi. Nãy giờ mình cũng, ờ, chia sẻ khá là nhiều rồi, mình cũng muốn, ơ, lắng nghe những dòng tâm tư từ bạn chia sẻ đi, ha. <laughs> Ừm.
À! <laughs> Ủa, đang hay mà, ý là, kiểu như, mình cũng biết thêm về cái AI á, là mình mình mù mờ mấy cái này lắm, nhưng ý là mình biết biết á, cái kỹ năng mà sử dụng AI rất là cần thiết cho sau này nha. Ừ, mình cảm th giác như là nếu như mà ai hông biết cách sử dụng con AI này á, nó, kiểu như, bị tụt hậu vậy á, ờ, nó sẽ, ừ, nó sẽ hông có cạnh tranh được so với những cái đối thủ.
À, vậy hả? Ừm hứm. Đúng rồi. Ừm. Tụt hậu. Nhưng mà mình, ờ, có một điều lo lắng cho thế hệ sau này như là gen alpha là thì họ sẽ gặp những cái vấn đề trong vấn đề học tập về AI. Chẳng hạn như là với một cái khối lượng thông tin AI bây giờ mỗi ngày nó ra hàng triệu con, thì những cái lượng thông tin mà AI cập nhật về mỗi ngày có thể lên đến hàng tỉ, hàng tỉ cái lượng nội dung và trong đó không ít là những cái lượng nội dung rác rất là nhiều.
Ừm. Ừm. Ừ. Ừ. Đúng rồi. Ồ, à! À, hiểu hiểu. À!
Ờ, thì bây giờ, tương lai trong cái, ơ, toàn địa cầu của mình á, thì khả năng là những cái người mà không biết rành về công nghệ họ sẽ đọc những phải cái tin rác từ AI tạo ra. Và từ đó sẽ mập mờ, lu mờ về những cái vấn đề về kiến thức và không đi nếu không được đào tạo, học tập rõ ràng thì họ sẽ trở nên <chuckles> thành những cái con người mà dạng như mình nói bạn là bị mù công nghệ hoàn toàn luôn ấy.
Ừm. Ừm. À! À! Ờ, hiểu, hiếu. À! Rồi.

Rồi, cũng cũng rất vui trò chuyện với bạn ngày hôm nay, chắc ngày của bạn chắc bữa nay của bạn rất ổn ha?
Ờ. Ừ, hôm nay của mình nà một buổi sáng tuyệt vời, <chuckles> mình cũng mới uống cà phê về, tập thể dục xong, ừm, còn bạn thì sao?
Ờ, ừm, mình cũng vậy thì sáng nay thì mình công có công chuyện xíu rồi mình về thôi, ờ, đây
Ồ, có đi đâu chơi hông?
Ờ, trời ơi, nay thì ch bữa nay tuần này thì chưa có dịp ha, ngày mai mình mới đi chơi, trời ơi, ngày mai đi chơi cho khuây khỏa. <laughs>
Ờ. <laughs> Ừm. Ờ, thường, à, chắc bạn, a, có những cái mối đi chơi, dạng như là đi chung với nhiều người, nhiều bạn bè, đúng hông? Hay là thường, à, đi với 1-2 người bạn thân gì đó thôi?
Ừm. Ờ, mình đi với bạn thân mình thôi, còn cái group bạn bè á thì lâu lắm mới đi, ờ, nói chứ đi nhiều người mệt lắm bạn ơi. <chuckles> Ừ.
Ờ, tuyệt vời rồi. Ừm. <chuckles> Đúng rồi, đi, ơ, dạng như chừng 1-2 người gì mình quen biết thôi được rồi, đi nhiều người phải quản lý về cái vấn đề thời gian rồi, chưa kể, ơ, trước khi đi là phải, ơ, có một cái kế hoạch cụ thể nữa, ừ, <chuckles> mà muốn bàn, ờ, kế hoạch cụ thể đâu phải ai cũng có thời gian để mà, à, mà gặp mặt nhau để bàn, đúng hông bạn? Hừm, để trao đổi, ơ, bây giờ mạng xã hội thì nó tiến bộ rồi cho nên mình dùng qua app mình trò chuyện, mình trao đổi. Ừm, <chuckles> ừm, mình nhớ cái thời của mình là muốn đi đâu đó là phải gặp mặt cà phê, cà pháo gì, rồi bàn vạch ra các kiểu, còn bây giờ thì mình qua app các kiểu là mình nói chuyện nhanh luôn.
Đúng rồi, ờ. Ừ. Đúng. Ờ, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đúng rồi, chính xác luôn. Ừ, ừ. Ừ, <chuckles> à. À. Ờ, mà bạn biết gì nữa hông? Giờ á người ta chia xài ChatGPT lên kế hoạch thôi bạn ơi, nó nhẹ hơn nhiều. <chuckles> Ờ, ừ, trời ơi, giờ tụi mình là chỉ
<chuckles> ChatGPT, Deepseek, Grok, ừm, nhiều lắm. Bạn hay dùng ai? Bạn hay dùng cái nào?
Ờ, thì mình học mà thì mình hay dùng ChatGPT rồi mình mình chán con đó rồi á thì mình dùng Gemini, ờ ờ, Gemini hả? Ờ, <laughs> mình hay đọc là ghe mi ni.
Ừm, ChatGPT là phổ thông nhất rồi. Ừm, Gemini. <laughs> Ừ, Gemini nó là một cái, a, chòm sao ở trong cái hệ tinh hà. <laughs>
Ủa, vậy hả? S ủa, là sao, là sao? Bạn giải thích thêm miếng được hông?
Ừm. Bạn lên gõ cung hoàng đạo á Gemini thì sẽ bạn sẽ hiểu.
À. À, à, rồi, hiểu rồi, Gemini Cự Giải hả, Cự Giải ha? <laughs>
<laughs> Ừ. Mình hổng nhớ nhưng mà mình nhớ tiếng Anh hông à. Ờ. Ờ.
À. <chuckles> Ờ, ưm, bạn có xài 2 con đó hông?

Thì mình thấy nếu mà recommend những cái, ơ, AI để học tập thì bạn, ờ, xài con ChatGPT đi, thấy cái con đó là phổ thông nhất. Còn chẳng hạn như là về, ờ, ờ, làm tạo pic thì bạn có thể là Leonardo, hoặc là bạn xài PicLumen, rồi bạn, ờ, nếu mà dùng về video thì bạn có thể xài Hailuo AI. Ừm. <chuckles> Thì thường là n họ sẽ cho credit khoảng là free, free trong vòng, thí dụ, 1 ngày bạn có thể tạo tối đa khoảng 20 ảnh. Ừ, ừ, còn, ờ, nếu mà bạn muốn xài, ờ, tính năng VIP hơn, pro hơn, thì bạn sẽ phải, ờ, charge phí cho nó, ừ. Ừm. <laughs> Nhưng mà thực tế ra mình thấy cái AI nó ra đời đó, nó cũng vô hình chung nó cũng là một cái áp lực cho toàn nhân loại, không chỉ riêng cho cả giới trẻ đâu, mà những cái giới he U30, U40 cũng đang rất là lao đao, bởi vì là bây giờ AI nó có khả năng là thay thế rất nhiều ngành nghề. Ừm, và dường như rằng là cái kiến thức của nó quá lớn để khi mà người sử dụng không thể nào mà tiếp cận được nó hết trong vòng 1 ngày hay thậm chí 1 năm nữa. Ừ, rất là nhiều bạn, 1 ngày có thể, mình nói, hàng triệu con AI được ra đời, ừm, và mỗi con AI có một tính năng riêng. Ừ, những con AI được thiết lập trong, ơ, vấn đề, ờ, v lập trình nhúng nè, những con AI chuyên về xử lý như các, ờ, phẫu thuật y tế, nội soi, ừ. Rồi những cái con AI mà phát hiện hàng giả, hàng nhái, ừm, bây giờ nó đang mới ra mắt con nó mới ra mắt một con AI có thể phát hiện được hàng giả nha, cho dù bạn có thể bạn may nó tinh vi cỡ nào bạn chỉ cần quét cái phần mềm đó, nó đọc camera là nó sẽ biết được cái đường chỉ đó may thật hay may hàng giả liền.
Ừm. Ờ, ô kê. Ừ. Ừ. À! Ừ. À! Nhưng mà cái đó nó có tính phí hông? Tại Ừ. À, ô kê. Ừ. Ừ. Ừ, ừ, à, trời ơ phí nó cũng mắc lắm á, kiểu như Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ờ. Ừ. Đúng rồi. Bó lớn, ừ. Đúng rồi. Đúng rồi, ờ, đó, vậy Ủa vậy luôn, ờ, nhiều vậy luôn á hả? Ừ. Ừ. À Ừ. Ừ. Ờ. Ồ. Ồ, ý là, mình mình hông mình hông biết Ồ, wow! Ý là, mình hông biết cái vụ đó luôn á, ừm, bạn biết mình mới biết là nhiều AI vậy luôn á. Rồi, ghê vậy giời. Trời ơi. <chuckles>
Ừm, nó xỉ cần quét qua cái màu sắc của cái nhà sản xuất, cái phong cái phong bì đó thôi, như thế nào thôi là nó sẽ biết được hàng giả hay hàng thật.
Trời ơi.

À, mình hiểu ý của bạn, ờ, thì cũng giống như, kiểu như, tụi mình nè, hay lên trên tra xong rồi nó nó ra kết quả sai rồi sai luôn, đó, nên là cũng hông có tin được cái kết quả của AI. Ừ.
Ừm hứm. <laughs> Đúng rồi. Thôi cho nên là mình nói bạn á, đừng có áp lực tâm lý gì hết. Nếu như thực sự mình sợ nó, mình áp lực tâm lý đó là mình đang là nô lệ cho nó rồi. Còn nếu như mà, à, bạn phải nghĩ rằng là mình làm chủ nó, mình là người có kiến thức, mình tạo ra nó để nó phục vụ mình chứ hông phải là mình phục vụ lại cho nó, đúng hông? Cho nên là mình đừng có lo lắng bị tâm lý áp lực mà mình hãy cố gắng mình học tập nhiều hơn. Ừm. <laughs> Ừ, thì đang chia sẻ tình hình, ờ, như vậy thôi, ừm.
Ừ. Wow! Wow! Ừ. À, ờ. À, ê, ờ, mình cũng hông có áp lực lắm đâu bạn ơi, bạn đừng có, <laughs> ờ, kiểu như là, mình chỉ cảm thấy là mai mốt ừ, ờ, mình chỉ cảm thấy là mai mốt mình cần phải, kiểu như là, biết rõ về cái công cụ đó để mình có thể, ờ, biến nó thành một cái công cụ cho mình.
Đúng rồi. Nhưng mà thực tế ra có một con khá dễ xài hơn cả ChatGPT nữa là con Copilot. Ờ. Ờ. Của
Rồi, ê, ờ, bạn đánh vần được hông? Mình hông có nghe rõ hết. Ờ, cái con gì vậy?
Của của của Microsoft á bạn.
À, à, rồi con ờ, biết rồi, ờ, biết rồi, biết rồi, nó có sẵn trên laptop luôn. Ờ.
Ừm, ờ. Ừ, cái cái con đó thì, ờ, ừ, cái con đó thì mình thấy nó có vẻ là nó tương đối là nó sẽ thân thiện, friendly với lại người sử dụng nhiều hơn. Ừm. Ừ. Ờ. Bạn xài đi, mình thấy có vẻ là xét về mặt văn chương á, thì mình nghĩ rằng là thằng Copilot nó sẽ hay hơn một chút xíu so với ChatGPT.
À, sao vậy? Ờ, vậy hả, mình chưa có xài bao giờ, ý là mình thấy nó rồi. Ừ. Ừ, à, vậy hả?
Theo mình cảm nhận nha, còn mọi người người ta xài sao thì mình hông biết, còn cảm nhận của mình là như thế. <laughs> Ờ, ừm.
Ờ. <laughs> À, trời ơi, để mình xài thử, mà đó giờ mình xài có 2 con AI, mình kể bạn á ừ, ờ, mình ờ, thôi ờm, thì, ờ, ý là <chuckles> à, hông, ý là mình đang mình đang nói tiếp, hiểu hông? Thì thì ờ, mình nghĩ là sau này mình cũng sẽ, ờ, học mở rộng hơn về con AI ha, mình nghĩ c dừng ở ChatGPT thì nó cũng chưa đủ đâu, mình còn phải biết nhiều thêm nữa, ừ, ừ.
Ừm, ờ. <laughs> Chưa gì mà thôi rồi. <laughs> Ờ. Ừm, đúng rồi, bạn cố gắng thôi nhưng mà nói chung thì, ờ, mình, ờ, bây giờ quan trọng vấn đề sức khỏe bạn à, cũng đừng có tìm hiểu nhiều quá, mình học đủ dùng thôi, để mình luyện tập là mình làm việc trong cuộc sống là được rồi. Ừm, còn lại vấn đề thời gian nếu rảnh rỗi thì nên đi du lịch đâu đó hoặc luyện tập sức khỏe để mà duy trì sức khỏe tốt để mới có thể làm việc tốt được, ừm hứm.
À. À, vậy hả? À, OK, OK, ờ. <laughs> Rồi, h cày cảm ơn bạn nha. Rồi, cảm ơn bạn ha. Rồi, tạm biệt bạn. Bye bye. Rồi.
Rồi, chào bạn nhá. Bye bye bạn. Ừm, see you.